สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ?
สวัสดี ค่ะ สวัสดีค่ะ สบายดีค่ะ วันนี้อากาศที่นี่ก็ ก็ดีค่ะ เมื่อเช้าฝนเพิ่งตก หยุดไปค่ะ แล้วก็ อ่า ร้อนนิด ๆ เพราะว่าฝนเพิ่งหยุด จ้ะ ทางนั้นล่ะ?
อืม อ๋อ แล้วปกติชอบหน้าฝนไหมคะ? แบบของ ของประเทศไทย อะไร อย่างเงี้ย
ชอบไหมเหรอคะ ก็ดีนะคะ มัน มัน มันก็ดีอะ มัน มันทำให้เราเย็นสบายดี แล้วต้นไม้ก็เขียวดีด้วย ใช่ค่ะ แต่ว่ามันอาจจะเดินทางลำบากนิดหนึ่ง ถ้าเราจะต้องไปไหน จะรำคาญเฉพาะช่วงเวลาที่เราต้องไปไหนอะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ร่ม อยู่ที่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะรู้สึก ดีอะ เออ ใช่ เออ อย่างงั้น ทางนั้น ล่ะคะ ชอบหรือเปล่า?
อือ จริง ค่ะ ร้านนี้ฟิน เข้าใจ อือ อันนี้ส่วนตัวไม่ชอบเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะว่าเท่าที่สังเกต อย่างตอนเรียน หรือว่าตอนทำงานน่ะค่ะ ฝนก็จะชอบแบบว่าตกตอนเช้าก่อนที่จะ มีกิจกรรมก่อนวัน กับระหว่างวันก่อนเลิกงาน หรือเลิกเรียนแป๊บเดียว ซึ่ง ซึ่งหลังจากนั้นน่ะ เรา เราก็รู้ว่าแบบ
ค่ะ <giggles> เออ เออ ระหว่างเลิกงาน เออ
รถมันจะติดมหาศาลน่ะค่ะ แล้ว แล้วคือความรู้สึกมันเหนื่อย เหนื่อย เหนื่อยไปก่อนเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ๆ อือฮึ เออ ๆ ใช่ ๆ เออ ใช่ ฝนจะตกช่วงนั้น จริง ๆ ค่ะ อือฮึ <chuckles>
เหมือน เหมือนเขารู้ รู้งานเหมือนกันนะคะ
เขา เขาอยากกันแบบว่า ถ้าเกิดว่าทำงานก็อยากให้ได้โอที อะไรอย่างงี้แหละมั้ง
แล้วก็ โอ้โฮ บางทีเราก็มีธุระแบบนัดเพื่อนปะปัง เนี่ย แล้ว แล้วบางทีนะคะ แบบ พอ คือเนี่ยถ้าอย่างเป็นสมัยก่อนน่ะ พอ พอมันเลิก แบบเนี้ยค่ะ แล้วยังแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะ เราก็แบบอาจจะแบบถึงบ้านช้า แล้วก็มันทำให้เราพลาดละครหรือว่าซีรีส์ที่เราอยากดู ใช่ไหม ที่แบบ อืม
<chuckles> <chuckles> เอาน่า ค่ะ ค่ะ อือฮึ อา ใช่ ใช่ค่ะ ละครเย็น อะไรอย่างงี้นะ เออ อะฮะ
ใช่ แต่พอมา ส สมัยนี้มันมีหมดอะเนาะ บนมือถือทุกแพลตฟอร์ม ใช่ ความกังวลเรื่องนี้มันก็หายไป
ค่ะ มือถือ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ๆ แล้วมีละครหรือหนังเรื่องไหนที่จำ ได้บ้างไหมคะ?
อืม